Boleh, boleh banget Kak, eee, jadi <tsk> mungkin aku cerita dari awal ya, jadi, eee, dulu itu setelah, eee, lulus sekolah ya SMA itu aku langsung, eee, kerja Kak. Jadi, eee, kerja sambil kuliah.
Heeh. Oh habis SMA langsung kerja oh kerja sambil kuliah oke.
Mhm. Kerja sambil kuliah waktu itu ya, jadi, eee, ya waktu itu sih apa pun kerjaannya ya aku terima-terima aja gitu ya karena kan memang untuk kebutuhan, eee, biaya kuliah waktu itu ya. Jadi apa pun lah pekerjaannya yang penting, eee, dapat penghasilan gitu ya. Ya udah jadi, eee, awal aku kerja itu tahun 2003, eee, aku jadi resepsionis Kak.
Heeh. Heeh heeh. Oh, jadi lulus SMA, eee, kerja jadi resepsionis, baru kuliah?
Gitu. Mhm.
Betul.
Eee, itu jalannya paralel sebetulnya ya, eee, jadi
Oh pernah, jadi kuliah juga ka tapi kerja juga gitu?
Heeh, betul jadi, eee, pa paralel aku daftar kuliah kemudian orientasi betul, jadi sambil cari kerja pas banget kebetulan gitu ya, gayung bersambut dapet kerja gitu tapi heeh. Waktu itu ya pekerjaannya bukan pekerjaan yang, eee, mungkin awalnya, eee, aku berharap dapet, eee, yang di belakang meja gitu ya, tapi ini yang di depan meja gitu front office kan ya, heeh resepsionis itu.
Mmm. Mhm, cari kerja juga. Mhm, oh gitu. Heeh. <chuckles> Oh iya, hotel hotel.
Heeh, ya di perusahaan sebenarnya perusahaan, eee, teknologi sih Kak. Mhm, bu
Mmm. Oh di perusahaan. Oke ya ya, ya terus gimana tuh, pengalamannya gimana tuh?
bukan di hotel ya, nah